Ơ, thật ra thì, ờm, cái bài hát mà nó, ưm, khiến cho mình mà nhớ về về về người bạn đã mất của mình nhiều nhất á, thì mình nghĩ đó là một cái bài, à, nhạc, ừm, cũng không phổ biến ở Việt Nam đâu, nhưng mà ở nước ngoài là nó cũng rất là nổi tiếng, đó là một cái bài tên là "Tôi xin lỗi", tức là "I'm sorry" á. Đó, ờ, nhưng mà
Ừm, à. À, "Tôi xin lỗi". À, dịch ra tiếng Việt là "Tôi xin lỗi" hả?
Đúng rồi, cái bài chỉ đơn giản là "Tôi xin lỗi" thôi, nhưng mà, ừm, cái bài này nó rất là hay. Và bạn biết á <tsk> ưm, cái bài hát này nó ra lời đời cũng rất là lâu rồi, từ năm hai ngàn không trăm mười bảy lận, không phải là mới đâu, rất là lâu rồi. Và nó, ưm, nó thuộc một cái album, cái album của một rapper thì, à, à, tên là Joyner Lucas á. Thì anh này ra một cái album với cái tiêu đề là cái số điện thoại tư vấn về những cái cái cái cái cái cái cho những cái người mà đang có xu hướng muốn muốn kết thúc cuộc đời của mình, đấy, đấy, cái album tên là cái số điện thoại đó luôn. Đó.
Ừm, ừm. OK, thế bài hát này nói về cái gì? Ừm. À, vậy hả? Ôi, cũng lâu ha. À. Nà ừ, ừm, đặc biệt ghê. Ừm, kiểu như là, cái album đấy là nó sẽ được, ừm, tạo ra để dành cho đối tượng nghe là những người có, ờ, có những cái khó khăn về mặt tâm lý, đúng không? Thì, ờ, họ nghe và họ có thể, như là kiểu, giúp đỡ họ một phần nào mà tinh thần á. Ừm.
Đấy, thì Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Và thật sự cái bài mà, à, bài "I'm sorry" này á, cái bài mà "Tôi xin lỗi" này á, nó thật sự, ừm, nó nó nó nó nó rất là hay, nó chạm đến thật sự cái cái nơi rất là sâu trong trái tim mình. Và bạn biết á, cái lúc mà mình mới nghe nó á, là năm 2017 18 gì đó đó, thì nó nó cũng rất là hay rồi, mình đã rất là thích cái bài đó rồi, siêu thích luôn. Nhưng mà lúc đó thì, ừm, bạn người bạn mà mình, à, đã mất á, ừm, chưa mất. Đấy, và mình cũng đã
Ừm. À, vậy hả? À, lúc đấy là, ừm, bạn vẫn còn ở bên bạn đấy. Ừm.
Đúng rồi, nó nó là bạn đại học của mình bạn à, nó là một cái thằng rất là trầm tính và rất là, nói chung là, rất là cũng hơi cọc cọc nữa, nhưng mà nói chung là nó rất là vui, và nó rất rất rất rất là nhiều cái gu giống y chang mình. Kể cả cái việc là thích nghe nhạc rap hay là thích chơi môn thể thao nào, thích chơi cái game nào, thích cái cầu thủ đá banh nào nó y chang mình gần như là, kiểu, tám mươi phần trăm luôn đó, tức là ít rất ít thứ phải tranh cãi với nó. Wow, <laughs> thật sự, thì
Ừm. À. Ừm. Ừm. À, hay ha. Thế thì tính ra là hai bạn cũng rất là thân với nhau, đúng không?